Sau khi chia tay là hầu như là không liên lạc luôn và và cái việc mà kiểm tra mạng xã hội nó cũng là một cái cách để mình coi giữ được cái gì, gọi là, kết nối về họ để mà cập nhật thông tin về họ đó, chứ mình hổng có một cái sự liên lạc gì với nhau nữa luôn á.
Ừm, mình hiểu là nói chung là không sao đâu, cái cảm xúc đó là nó thật mà, nhiều khi á, ai chia tay rồi mà không có xem lại mạng xã hội của người yêu cũ ha? Cho nên là không có chỉ một mình bạn đâu nè. Ờm, nhưng mà, á, mình cũng nghĩ á, là do một phần á, do chia tay trong yên bình á, cho nên cảm giác nó day dứt nó vẫn còn nằm trong bạn hả, đúng hông?
Ừm Ừm.